Oh, belum. Eee, punya pacar? <laughs>
<chuckles> <chuckles> Mungkin ada yang deket gitu ya, Kak, ya.
Oh. Nah, kalau sama itu gimana? E ada perbedaan enggak, minta maafnya, kalau misalnya ngerasa salah, gitu?
Kalau mungkin, eee, sama dia, eee, kalau ada yang ngerasa salah, kayaknya lebih banyak, Kak, sebenarnya deh, Kak. Soalnya
<laughs> Karena wanita selalu benar, ya? <laughs>
Iya, bener. Soalnya dia kayaknya bikin salah mulu deh, Kak. Jarang bikin bener, gitu. Bener, jadi, dia minta maaf terus, gitu. Soalnya, eee, yang tadi juga bilang, kalau sama temen juga harus terbuka gitu ya, Kak, ya. Kalau aku memang ada salah, ya aku ngerasa salah, kalau memang enggak, eee, salah ya kenapa, gitu, ngejauh. Jadi harus kayak klir dan itu juga bener ja kalau aku emang enggak bikin salah, ya aku enggak minta maaf, gitu. Mungkin dia yang minta maaf sama aku, gitu, Kak. Sama pasangan juga.
Oh. <chuckles> Mhm. Mhm. Memang. Memang selalu berbeda lah kalau sama pasangan, mah, ya. Kayak, apa, eee, perempuan selalu benar, gitu. Woman is always right. <chuckles> Perempuan selalu kanan. <laughs>
<chuckles> Bener. Selalu benar, makanya <chuckles> Kanan.
<chuckles> Iya iya. Tapi kamu pernah enggak sih, kayak, <tsk> apa lagi ya, yang bisa diceritain, gitu, kayak tentang permintaan maaf, tentang kesalahan, gitu. Ada enggak ya, yang bisa kamu cerita lagi, gitu?
<chuckles> Mungkin kayak gitu sih, Kak, dari keluarga aku, dari temen aku sama pasangan aku. Jadi kayak, eee, berbeda karena orang, eee, tersayang aku di keluarga itu kayak aku spesialin, gitu ya. Jadi aku yang sering minta maaf. Kalau mungkin sama temen itu, kalau memang aku nggak ngerasa salah, ya aku tidak minta maaf, gitu. Cuma pengen, eee, penjelasan aja, kayak gitu, Kak. Jadi kayak pengen diklirin nih, pengen kayak diselesaiin masalah, kayak gitu sih, Kak. Iya, gitu. Cuman kalau contohnya memang minta maaf itu kurang, jadi kayak kita harus nyari, eee, bahan lain, gitu, biar lebih senang. Karena mungkin kesalahan itu enggak mungkin hilang gitu aja kan, Kak? Pasti membekas dalam hati, gitu. Jadi makanya harus ada kayak tambahan barang, makanan, dan lain sebagainya. Kayak gitu mungkin, Kak.
Mhm. Mhm. Mhm. Bener bener. Oh, iya. Takutnya mhm. Takutnya dendam gitu, ya, kalau misalkan yang namanya maaf kan harus eee, lewat hati, gitu kan. Kayak
Bener. Bener.
kalau misalnya udah, "Iya iya," tapi kan cuma diucapkan doang, tapi kayak ha di hatinya tetap kayak memendam, gitu kan. Kayak, "Wah, besok lagi kayaknya harus aku balas deh," gitu kan. <chuckles>
<chuckles> Bener. Nah, bener banget, Kak.
Gitu, sih. Tapi kalau misalnya keluarga, karena jarang ya, kayak gitu ya. Biasanya lebih di luar keluarga kan, yang s dendam kayak gitu, biasanya. Mhm. Oke oke. Wah, menarik banget deh, c eee, ngobrol sama kamu. Terima kasih banyak lo, udah mau curhat, eee, terus kayak berbagi cerita kamu. Mhm. Kalau gitu naik eee, lain kalinya kita bisa ngobrol lagi enggak? Agak seru deh, kayaknya. Oke, siap siap. Iya thank you, ya. Dadah.
Iya. Mhm, biasanya di luar keluarga. <chuckles> Ah, mas Iya Kak. Sama-sama. Mhm. <chuckles> Bisa, Insya Allah. <chuckles> Sampai berjumpa kembali, Kakak. Iya, dadah.